أيوه، طبعًا دي مادة ودي مادة مشروع التخرّج دي مادة، وباقي الج وباقي الترم م وباقي الترم مادة تانية، وباقي الترم م مادة لوحدها.
اهم، إمم.
بيفرِق بس في عدد الساعات، فأنا دخلت مشروع التخرُّج و وقدِّمت الpresentation الpresentation بتاع مشروع التخرُّج، وكنت لابس البدلة ومضبط نفسي، والمشروع كان مشاريع مشاريع مسمعّة جدًا، وأنا أساسًا الleader واللي يعتبر presenter اللي بيقدم الproject فكان صعب جدًا عليَّ إن أنا آآ، أعمل ال
وأنا أصلًا ساقط امبارح، آه، <laughs> موقف صعب جدًا بصراحة.
أنا عارف النتيجة و وعايز أقول لِك ال بالضبط، هي م النتيجة ك النتيجة كانت هتبان بعد مشاريع التخرُّج تاخد درجة مشروع التخرُّج، النتيجة تبان، أنا طبعًا بسبب إن أنا مش ساكت، وإن أنا علاقاتي كانت قوية جدًا، عرفت أدخل جوّه الكنترول وأجيب حد يجيب لي النتيجة، فقال لي خد بالك أنت معاك كذا، كذا، كذا. آآ، فقُلت وقتها يا ريتني ما عرفت، لأني لو ل برغم اللي آآ
طب أنت ليه بتقول إن ده ليه علاقة بالشغل أصلًا، يعني ليه بتقول إن مشكلة إن أنت شِلت مادة كان ليه علاقة بالشغل، مع إنك بتقول ده ما كانش أول يوم، يعني أنت كنت خلاص بقى لك فترة فيه؟
كنت بقى لي أكتر من سنتين في الشغلانة بس يمكن ده كان أصعب ترم عليَّ.
طيب يعني المفروض أنت خلاص ثبِّتّ نفسك، وبقى الموضوع سهل عليك، ف يعني أكيد، أكيد سنتين عرفت تنظَّم وقتك، إمم، الترم نفسُه كان تقيل، آه.
كان أسه كان أصعب ترم. كان أصعب ترم دراسي، آه، كان أصعب ترم دراسي ليه؟ لأن أنا معايا مشروع تخرُّج، معايا حاجات في الاتحاد، معايا حاجات في الكُلّية، معايا حاجات في الشغل، معايا حاجات كتيرة جدًا في في في حاجات تانية آآ، معايا الشقة اللي أنا بس مجرد ما باروَّح ب باغسل وباكنس وباعمل الحاجات بتاعة الكُلّية، لأن أنا كنت عازب عن بعيد عن أهلي الحاجات دي كل الحاجات دي كُلَّها مع بعض الحاجات دي كُلَّها مع بعض، كانت حِمل كبير جدًا عليَّ وسبحان الله برغم إن ربنا دايمًا بيعمل الخير آآ، أو مش قصدي كده هو كده، كده ربنا بيعمل ك الخير دايمًا، أنا قصدي إن ربنا دايمًا بي يعني الحاجة لما بتحصل لك بتبقى خير، فمع الوقت عرفت إن ده خير وعرفت إن الشغل ما ما كانش ده السبب ولا حاجة، وأنا وقتها كنت حاسس إن هو الشغل، لكن هو لولا إن أنا أنا يعني نزلت في المواد، وإن أنا ت تأخرت 6 شهور في الكُلّية، فاتأخرت 6 شهور في الجيش فاتخرّجت متأخر عن زمايلي، فدخلت في شوية مشاكل كده مع نفسي اتعلّمت بعدهم إن ده الصح، أو إن ده الخير، آه فسبحان الله بعدها حصلت لي حاجات كتيرة جدًا بسبب التأخر ده، <tsk> بالضبط يعني ف
كنت قعدت لوحدك، آه. آه. أكيد، هو ربنا أيًا كان اللي كاتبه لك، اهم. حاجات كتيرة كانت في مصلحتك.
ده اللي حصل فعلًا، وده اللي اكتشفته بعد كده، إن بسبب التأخر ده، خير كتير جدًا، الخير كتير جدًا جالي.

احكِ لي بقى أول يوم رُحت فيه الشغل وبدأت كده حياتك العملية، كان عامل إزاي بالضبط؟
هو بُصي ولو أنا أنا أنا شغال من صغري وكل حاجة، بس أول يوم شغل يعني ت اعتبرته شغل، كنت ش كنت أول مرّة اشتغل Call center
اهم.
آآ، كان الكلام ده في 2018 في الغالب. وكان وقتها معايا إمتحان الFinal <chuckles> بتاع سنة تالتة هندسة، وكان الموضوع صعب إن أنا عايز أبدأ شغل، وفي نفس الوقت عايز
اهم. أنت اشتغلت وأنت آه وأنت اشتغلت وأنت بتدرس؟
بالضبط أنا اشتغلت وأنا بادرس والموضوع كان صعب جدًا معايا وأنا، يعني أنا من زمان بادوّر على شغل، فما خدت سنين بادوّر على شغل ت إن أنا أ أشتغل لكن ما كنتش متوفق، ما كنتش عارف إن أنا أروح أشتغل منين أو إن أنا أبقى أخ أكلم مين عشان أشتغل. فدخلت Interview و واتقبلت وبدأت Training وكنت كان كنت Call center في شركة Out source مش عايز أقول لِك. كانت صعبة جدًا والشركة كانت كلها صداع في صداع، وأنا ما كانش معايا أي حاجة غير إن أنا ده يعني ع عايزك عارفة كده لما بيقولوا كده عيل ورور <giggles> ورور يعني أساسًا لسه ما اتعلمش آه لسه ما اتعلمش أي حاجة آه، لسه ما اتعلمش أي حاجة آآ الدنيا هتيجي دلوقتي عليّا أوي، وإن و وهاغني الدنيا ماشية بضهرها وكل حاجة <giggles>
اهم. آه كنت لسه جديد، آه لسه في الأول، أيوه، الدنيا لسه ما جاتش عليه <laughs> آه، هتعوضها لك دلوقتي <laughs>
ده كان يعتبر أول فترة شغل ليا، أنا اشتغلت قبل كده طبعًا في الكمبيوتر، واشتغلت في محل بيع واشتغلت في محلات صيانة، واشتغلت في سوبر ماركات واشتغلت في حاجات كتير لكن دي كلها كانت حاجات عادية بالنسبة لي. إنما إني اشتغل في شركة وأقعد على جهاز، وأسمع عميل وأنا مش شايفه، وهو مش شايفني، ممكن يشتمني، ممكن يهزأني <giggles> آه طبع أول مكالمة أخدتها هي ماكانتش تهزيء وشتيمة قد ب قد ما أنا أول مرّة أقول ألو، أول مرّة أقول مساء الخير يعني ك ف فلان معاك من شركة كذا. فهو يرد عليّا مساء النور <tsk> وأنا خدت حوالي أسبوعين ده أسبوعين تدريب وبرضه مش فاهم حاجة! أنا لسه باتعلم يعني إيه كمبيوتر، باتعلم يعني إيه أفتح، باتعلم يعني إيه أقفل. خدت حوالي يومين 3 كده باshadow يعني باتفرج على الناس وهي شغالة، آآ لحد ما قعدوني على كرسي وقالوا لي خُد أنت المكالمة دي <giggles> فكان آآ، المايك معايا، خدت المايك وطبعًا مساء الخير، آآ، الشركة الفلانية كذا معاك فلان، راح قال لي حد قالت كانت واحدة سِت، قالت لي: "مساء النور معاك فلانة أنا عايزة أشحن الكارت ده."
وده حصل فعلًا بعدها؟ <laughs> إمم. اهم. ما المايك معاك بقى اتفضل. اهم.
باشحن الكارت ده على خط إيدي عش عش الموضوع سهل جدًا، قُلت لها: "خلاص يا فندم رقمِك اللي مرتبط بالخط كذا كذا كذا كذا؟" قالت لي: "آه." قُلت لها: "طيب اديني رقم الكارت." اديتني رقم الكارت. أنا طبعًا ده كله وأنا شغال واحد بيقول لي أعمل إيه واحد بيقول لي خلاص يعني ما ما ك عارفة كده <giggles> عارفة كده لما أكون باحكِي لحد حاجة وأنا في المكالمة <giggles> هو بُص، هي تقول لي هي تقول لي أيوه حد ج حد كان قاعد جنبي بيساعدني، حد كان بيبقى قاعد جنبي بيساعدني.
ماشي ده كلام حلو. إمم. حد بيمليك اللي أنت هتعمله، آه، كان حد قاعد جنبك يعني والَّا حد كان في في النُص في الك المكالمة نفسها؟ اهم.
يقول لي أقول له مثلًا أنتِ عارفة كده لما هي تقول لي أنا عايزة اشحن كارت أروح أقول له هي عايزة تشحن كارت <giggles> فيقول لي قُل لها كذا، فأقول لها <giggles>
<giggles> أيوه أيو زي ح حزلقوم لما كان في الفيلم <laughs>
بالضبط، بالضبط <laughs> فخدت رقم الكارت وطبعًا
خد أنت كلمه وخلاص <laughs>

لأ ما هو أنا أنا باوصل أساسًا للرقم الأرضي عن طريق رقم الموبايل أو العكس، لكن لما آجي أدخل شحن ممكن أدخل على ده وممكن أدخل على ده، فدخلت شحن على رقم الموبايل وما أعرفش، ومن وقتها أساسًا كرقم الموبايل لوأنت شحنت ب100 بيدِّيك 70
تمام. <laughs> أيوه، بيقلل.
فالرص بالضبط فهي بالضبط كانت الباقة بتاعتها ب110 أنتِ فكرتيني بيوم جميل أوي، اليوم ده الباقة بتاعتها كانت بمية وعشرة فال110 شحنتها اديتني كارت ب100 والكارت ب10 ال110 دخلوا لها 77 جنيه في الخط الموبايل وهي عايزة تدخل 110 على خط الDSL <laughs> ودي كانت أول مكالمة ليا وال أيوه طبعًا أنا ش أنا شحنت بكل ثقة زميلي بيساعدني الراجل الTechnical قال لي اشحن لها وقل لها الباقة هتتجدد، فشحنت وقلت لها الباقة هتتجدد قالت لي: "ما اتجددتش ليه؟" قلت له: "هي ما اتجددتش ليه؟" راح قال لي ما أنت تدخل تجددها، قمت خد دخلت أجددها اكتشفت إن مش راضية تتجدد فقال لي قل لها: "هتتجدد كمان 10 دقايق" بالضبط، فقلت له يعني أنا كنت كنا كنت ناقص أقول له طب ما تاخد تكلمها أنت <laughs> رُحت قلت لها هتجدد كمان كلمت بالضبط وقفت خلصت المكالمة وعملت Hold إن أنا ما ييجيليش مكالمات تاني وقلت له هو: "مش راضي يش مجدد مش راضي يجدد ليه؟" قال لي: "هو أنت عملت إيه؟" قلت له أنا عملت كذا، كذا، كذا، كذا، كذا، قال لي: "ده أنت كده شحنت بالغلط على رقم تاني أو الرقم بالفودافون بتاعها فالرصيد ند دخل ناقص."
<laughs> أ آه، عكست الموضوع طَب وعملت إيه وقتها أصلًا؟ <laughs> <laughs> امم، ما فيش رصيد، آه. <laughs> ما أنا باقول لَك أهو خد كلمها أنت قُل لها. <laughs> يا نهار! وأنت فهمت بقى. آه.
بدأت أفهم بقى وأعرف ال القصة فيها إيه، فكان الحل الوحيد إن حد من الم المديرين يعني هيضيف الرصيد هيضيف الرصيد الفرق على الخط ال على الخط التاني الأساسي مش الخط الأرضي، واتجددت طبعًا وك بس طبعًا كانت دخلت لحد بعدي وتقول له: "ده في واحد كلمني واديت له رقم الكارت، هو ودى الكارت فين؟ الباقة ما اتجددتش، الباقة ما اتجددتش!" ده اللي حصل فعلًا وده موقف يعني أنا الصراحة ب
آه <laughs> أنتم سرقتوني، أيوه. <laughs> ووقتها هُم في الشغل تفهموا الموقف، والّا حصل بقى مشاكل أو حاجة أو قالوا لَك مثلًا هنخصم الفرق من مرتبك، والّا تفهموا إن أنت جديد؟
لا، لأ هم طبعًا تفهموا إن أنا جديد وكده، وهي الشركة بالرغم إنها شركة Outsource وشركة زي ما بيقولوا كده تحت بير السلم آآ، لكن لأ كانت تفهموا الموقف والموضوع مش بإيدي أنا وأنا ال وأنا أساسًا لسه أول مرة ليا ومعروف إن أي طب أي شغل طبيعي تقدر تغلط فيه في الأول وكل الناس فاهمة كده بس أنا ما كنتش فاهم كده، كنت قاعد خايف مخضوض، ده أول انطباع اتاخد مني عني من الري من الني من الLeader بتاعي وكده آآ، طَب المفروض أعمل إيه؟ طب أنا ه فبدأت بعد كده قال لي خلاص قُم أنت و وقعد الراجل اللي هو الTechnical آآ، وهو كمل شغل وقال لي: "اتفرج أكتر على الشغل" وبدأت أتفرج أكتر على الشغل لحد ما اتعلمت وبعد ما اتعلمت في فترة قريبة جدًا بقيت أنا الTechnical أو أنا اللي باساعد الناس في الHandling في الSystem في كل حاجة بس كانت البداية بس مش أكتر صعبة.
امم. اهم. حلو. واضح إن أنت بتتعلم بسرعة آه، هو واضح إن أنت بتتعلم بسرعة وكويس إن هُم احتووك في الموقف ده، عشان يعني كان ممكن وقتها أنت تتعقد طول عمرك أصلًا ما ترضاش تتعلم حاجة تانية بينهم وتمشي وتسبهم وخلاص، بس يعني واضح إن هُم من أسلوبهم وطريقتهم آه.
أنا عارف، وعايز أقول لِك إن ده ال